Allora, ripeto, mhmm, col tempo guardando giù comunque si sente che c'è qualcosa di diverso dal guardare giù, mentre si è in casa, okay, guardare giù anche semplicemente essere per terra e guardarsi i piedi, è diverso rispetto a gu a guardarsi i piedi e vedere che di fianco al mio piede ci sono 100 metri di vuoto. Però è una cons c'è una consapevolezza diversa, c'è anche della sicurezza data dal fatto che sai quello che stai facendo davvero, hai controllo del tuo corpo e quindi sai che, sì è vero, a a 50 centimetri dal tuo piede c'è i ci sono 100 metri di vuoto, ma sai benissimo che il piede non lo muoverai oltre quei 50 centimetri perché sai quello che fai.
Sì. Mamma m Oka Okay, okay. Mamma mia. Cioè, solo a pensarci insomma fa già un po' di no?
Sì.
Ehm, soprattutto
Sì, beh, per chi non è abituato ovviamente potrebbe <chuckles>
Eh, sì. Ma mi viene da pensare a chi magari soffre di uhm, sarà una cosa che uno non potrà mai fare, uno che soffre di vertigini o qualcosa del genere.
No, ecco, diciamo che chi soffre di vertigini tende a non mettersi in questo tipo di situazioni e quindi non può diventarci abituato col tempo, perché si sottrae al confronto con l'altezza sin da subito. Però, se con degli step sempre, mhmm, scalan ehm, sempre ad aumentare una persona che soffre di vertigini esatto.
Assolutamen Eh, sì. Per aumentare dici, magari se si supera magari quella sensazione.
Sì, magari si si parte da salire di 2 metri, poi scendere, poi si fanno 3, poi 4 e già le situazioni sono diverse. Però, ovviamente quando poi c'è un vuoto importante, eh, è una situazione diversa, ecco.
Okay. Eh, sì, sì. Ma, ehm, c'è differenza perché adesso mi parlavi di scendere, no, tra scalare, salire e scendere?
Sì.